Oye, pues mira, la verdad, te quería contar algo, porque ahorita pues que estamos en las épocas de fiestas de mucha comida y todo esto, pues es cuando me siento un poquito más abrumada, porque, este pues es como que mira, a mí me dicen mucho como de, primero de comer más, porque, eh, siempre he sido delgada y entonces es como que, eh, piensan que por eso estoy desnutrida y cosas de esas, entonces siempre es como presionarme a comer más, y por otra parte, tengo algo que me ha perseguido toda mi vida que, es que, eh, vivo en un país donde obviamente el jitomate, o el tomate como algunos le dicen, pero el rojo, este pues es muy común en los platillos, ¿no?, y yo sé que le da sabor riquísimo y todo, pero a mí no me gusta y entonces también es como de que siempre esto de: "Ay, cómo es que no comes, este, jitomate, ¿qué clase de mexicana eres?, este, eh, le quitas el sabor", y yo así de: "No hay problema, puedo vivir con ello". Yo lo sé, pero lo he intentado miles de veces y no me entra el jitomate, ¿no?, entonces, bueno, son esas 2 presiones que sobre todo, pues ahorita me pasa, eh, mucho con mi familia, porque en mi familia, eh, es bueno, como de la familia de muchísimos así mexicanos, la forma de demostrar amor es con la comida, ¿no?, entonces, este, pues cuesta un poquito de trabajo, como decir que no a tanto, o decir a cosas que seguro están deliciosas, pero que de verdad yo, el jitomate, no puedo.
Ujú. Ujú. <chuckles> Claro. Ujú. Okey. Ujú. <chuckles> Claro. Ah. <chuckles> <chuckles> Ujú. Y. Sí. Eso, ¿no?, eso de que no puedes, ¿no?, y de repente, esa parte, ¿no?, de que estés delgada, pues piensan que no comes, ¿no?, aunque pues, tal vez sí es una parte tanto de cuidarte, y de tu metabolismo, y de, pues, buenos genes también, ¿no?, en la juventud, o sea, son muchas cosas, y pues, <chuckles> a veces pasa, ¿no?, y la otra parte, o sea, está muy bien, ¿no?, que tengas esta parte de tener muy claro la comida que te gusta, porque finalmente el comer, pues, debe de existir cierto placer, ¿no?, de de probar las cosas que te gustan, y de comer las cosas que te gustan, pero bueno, co ¿esto pasa más con tu familia, o sea, más seguido con tu familia, o con amigos? o, ¿con quién pasa más?
Ujú. Sí. Ujú. Mm, yo creo que es más con la familia, porque la verdad es que mis amigos ya, eh o sea, como que, sí, no somos son más relajados, ¿no? Al final tampoco son como tan así de de que me estén haciendo de comer o algo, de hecho, también ellos ya, eh, saben que no me gusta el jitomate, entonces como que es esa parte de, bueno, a ella sin jitomate, ¿no?, y hasta buscan opciones y todo, pues, para que haya algo siempre así sin jitomate. Entonces, con ellos no tengo problema. Yo creo que es más con con con mi familia, ¿no?, porque, ay, decirles que no, es como decirles no les no los quiero, o algo así, y es muy complicado.
Ujú. Claro. Ujú. ¡Ay, qué lindo! Ujú. Ujú. Claro. Ah, no, sí es cierto, y bueno, ¿y qué sueles decir cuando tu familia te presiona para comer?, digamos, ¿no?, llegas a casa de tu abuelita o de tu mamá, y tienen un guiso acá, un estofado con jitomate, ¿no?, del rojo, ¿qué qué qué pasa, no?, cómo cómo, pues, ¿qué sueles decir cuando tienes ese plato enfrente y te están presionando, no?, para comer, porque eres mexicana y debes de comer ese platillo lleno de jitomate.
Ujú. Ah. <laughs> Ay, no, la verdad es que, al principio sí lo intentaba comer, pero no, o sea, de verdad que no me entra, por más que quiero, es que no puedo, y yo o sea, lo que les digo cuando, pues o sea, yo siempre les les digo que si quieren con cocinar algo con jitomate, que por mí está bien, o sea, que la verdad, tampoco es restaurante como para que a mí me hagan algo especial pero, este, que me pueden, este, avisar, y yo me puedo llevar algo de comer o comprarme algo, y com y comerlo ahí con ellos, ¿no?, o que me puedo hacer así, unos huevitos con algo, y yo ya soy feliz, o sea, que realmente lo pues, la verdad, a mí lo que me importa es convivir con ellos, y que tampoco les vengo a cambiar sus hábitos, eh, de comida, porque yo sé que lo mío, no es como que sea alérgica o como algo es como un gusto, ¿no?, y que, pues bueno, que no me gusta, entonces trato de respetarlos, pero pues, al final siempre de están ahí como de: "Ay, pruébalo, ahora lo hice diferente, y seguro te vas a saber bien", y es como de o sea, igual no lo como, pero sí es como que desgastante, ¿no?, porque hasta, o sea, una probadita, sí me llevo, a fuerza.
Ujú. Claro. Ujú. Claro. Ujú. Claro. Claro. Eh, sí, claro. <laughs> Mm. <laughs> Sí. No, sí. <laughs> Oye, ¿y has intentado?, por ejemplo, mencionabas, ¿no?, que les dijiste, oye pues, cocina lo que quieran, no tienen que cambiar, ¿has intentado llevar tu propia comida?, cuando tal vez, sabes que van a tener esto, y que, pues, tal vez no tengas, ¿no?, o sea, de repente pedir comida de fuera, se puede ver un poco grosero, ¿no?, así que, si ya sabes que van a hacer algún guiso, ¿has intentado?, pues eso, justo, ¿llevar tu propia comida o hacerte algo diferente estando ahí?
Ajá. Ay, pues mira, no lo había pensado, pero ahorita que lo dices, creo que yo podría llevar, así como un tupper, incluso, como algo para compartir, no sé, o sea, no no quitarle el protagonismo a sus platillos, pero tampoco verme así como de: "Esto es mío y no lo toquen", ¿no?, pero así puedo llevar algo, que a mí me guste, y decirles, miren, si quieren, yo traje esto por cualquier cosa, ¿no?, y así, porque a veces no me dicen, sí, qué es lo que van a cocinar, entonces, puedo ir preparada, y si no, pues, me lo regreso y ya está, esa se me hace buena idea, y fíjate que, nunca lo había lo había dicho, y es más sencillo a estar ahí diciéndoles, este, tanta tantas veces lo mismo, ah.
Ujú. Claro. Ah, exacto. Ujú. Claro. No, sí, y, exacto, y luego para la otra parte, ¿no?, porque nunca falta el asunto de que, supongamos, haga hagan algo que sí te gusta, que no tenga jitomate, y pues, que sea de tu agrado, ¿no?, como dices tú, si eres una persona, pues delgada, seguramente, pues, no comes tanta comida a la misma vez, ¿no?, como suelen hacer los mexicanos, ¿no?, donde, pues, la abuelita, o la mamá, o la tía, la forma de demostrarte que te quiere muchote, es sirviéndote 2 o 3 veces, ¿no?, y de repente, te encuentras en esa situación, donde ya no puedes decir que no, ¿verdad?, porque pues, no es muy amable decirle no, cuando pues, se supone que co que hicieron esta comida con tanto amor, ¿no tienes tienes frases cortas o amables?, para decirle: "Ya no quiero, o ya me llené, o ya", ¿no?, eso a veces puede ayudarte a esa parte, ¿no?, tener preparadas frases cortitas o o amables, ¿no?, para decirle: "Ay, tía, estuvo riquísimo, pero este, ya me llené, ya, de hecho, ya hasta comí de más". <laughs>
Ajá. <laughs> Ajá. Sí. Ya, bueno, s sí, lo no lo he intentado de esa manera, pero sí lo puedo intentar, o sea, yo lo digo como de otra manera, así como de: "Ay no, de verdad, ya no quiero más", o sea, no tanto con tanto amorcito y creo que sí lo puedo mezclar así con eso, eh, inclus o sea, porque claro, es que ellos comen así diferente, yo también lo hice mucho por la cuestión de salud, o sea, a lo mejor ahorita ya se me hace normal, pero a lo mejor, eh, ah, yo creo que fue hace 15 años, pues sí, tenía si, o 20 tenía problemas así severos de colitis y de gastritis y, entonces, la verdad es que porque comía muchísimo y muchísimo picante y cosas así, entonces, la verdad ya, eh, pues, se me ha quedado, o sea, pues, dentro del plan que me dieron de tratamiento en su momento, pues, fue así como de: "Tienes que comer hasta que estés satisfecha y no más", ¿no?, y como empecé a ver esos cambios en en que ya, pues, no tenía gastritis, ni colitis y me sentía mejor, pues, ya lo hice un hábito que a mí ya ahorita se me hace normal, entonces, también lo hago por esto, ¿no?, o sea, porque no quiero ponerme malita, entonces, creo que les puedo Dime.
Ujú. Eh. Sí. Sí. Claro. Ah, ya. Sí. Ujú. Ujú. Sí, por supuesto. ¿Y has platicado con ellos sobre esto, o sea, has has bas de les has comentado, no, de todos estos problemas de salud que tuviste?, porque, pues, la gastritis es algo superincómodo y la colitis peor, ¿no?, así que, ¿has intentado platicar con ellos?, en en ese sentido de decir: "Bueno, también, pues, esto es un asunto de salud, no quiero sentirme mal, quiero pues comer bien, ¿no?, sin que me sienta al rato fatal".
Sí. Claro, pues mira, como es un tema de hace, uy, siglos, o sea, yo creo que ya pasó a la historia de que se les olvidó, ¿no?, o sea, <chuckles> porque antes sí era como más, eh, que me consideraban porque, pues, tenía que hasta comer que hervido y todo porque sí me b había puesto supermal, pero como ya lleva, este, o como 20 años y, pues, obviamente he mejorado, yo creo que ya se les olvidó, pero sí les puedo decir recordarles eso, ¿no?, porque alguna vez sí he comido de más por darles gusto, y la verdad, es que sí me pongo mal, entonces, creo que sí les puedo como que recordar eso de que, pues sí, me hace así como que daño, que no es tanto que no me guste y eso, pero que yo ya estoy como sensible de del estómago y del colon, desafortunadamente.
Ujú. Claro. Sí. Ah, okey. <laughs> <gasps> ¡Ay, no! Ujú. No, y y a aparte de eso, ¿no?, de recordarles a ellos, pues, también es una forma de recordártelo a ti misma, ¿no?, al decirles a ellos, porque luego, pues, pasa esa parte, ¿no?, donde sientes cierta culpa por no comer los platillos, ¿no?, o por no comer o no darles el gusto, a veces hasta puede uno pensar en esa forma, ¿no?, de darles el gusto de comer la comida que han preparado ¿no?, y, pues, pa ta para ti también es importante esta parte para cuando te sientas así, ¿no?, que sientes, pues, te sientes mal, ¿no?, por no comer la lo que están guisando o no comer tanto como, pues, a veces ellos quisieran que comieras, ¿no?
Ujú. Ujú. Sí, total. Pues sí, eso me sirve, pues, para lo que me dices, o sea, tanto para mí, pero también para sensibilizarlos así en un poquito en ese tema, porque de verdad que no es porque no no me guste, ¿no? O sea, es como que te digo, ya es un hábito y sí lo hago por, pues, por mi salud. Entonces yo creo que si lo digo así desde el amor, así como tú me lo has dicho, eh, recordarlo también e este va a ser como que importante porque en su momento también cuando me vieron así, eh, pues así, supermal, de de que no podía comer nada. Pues sí, me apoyaron mucho, y yo creo que pueden así pensar en esa parte de: “A ver, no queremos que te vuelva a pasar esto porque sí es o sea, sí estuvo feo así, la verdad".
Ujú. Ujú. Sí. Ay, qué bueno. Ay, no. No, y sí, y qué mal y y bueno y qué bueno también porque la verdad es que luego hay mucha gente que vive de esa forma, ¿no?, vive tomando medicamento todo el tiempo para esta parte de la gastritis, la colitis y es un este es un ciclo sin acabar, ¿no?, de de estar comiendo mal, tomando medicamentos, sintiéndote mal todo el tiempo y que, pues, hayas tomado esa decisión también por tu salud y por cuidarte. Este y que lo hayas hecho, ¿no? Y también, pues, es esta parte de de poner un poco los límites con la familia sin crear esta parte del conflicto o hacer sentir mal a nadie, ¿no?, pero pues e esa parte de la salud, creo que, pues, es la explicación como que más importante para para ellos escucharlo, ¿no?, que, pues, también buscas esta parte de de sentirte bien de salud.
Ujú. Sí. Ujú. Claro. Ujú. Sí, lo voy a hacer. La verdad es que sí, eh, en estos 2 o sea, en es con estas, eh, como que consejos que me diste y esta forma de verlo. La verdad es que sí me me ha ayudado porque primero con lo de del jitomate, o sea, esa idea fue genial y yo creo que p ya voy a ir preparada y hasta como decirles: “Ay, esto yo también se los hice con amor y todo”, y así, también como voltearle un poquito esto, y Y si como mi familia es muy emocional, vo obviamente yo también. Pues podemos ahí entrar así en ese juego y y pues también yo estar como un poquito mejor sin que ellos también se sientan mal. Así que te agradezco muchísimo que me hayas escuchado y que me hayas dado estas opciones y estos consejos que la verdad, me van a ser super superútiles.
<chuckles> Exacto. <chuckles> Sí. No, sí, y ojalá los puedas llevar también, ¿no?, para estas partes de las fiestas, ¿no?, ahorita que viene fin de año y pues puedas manejarlo bien. Mucha suerte.
Total. Muchas gracias. Que estés muy bien.